Hımm. Ya, benim şöyle bir sıkıntım var. Iıı, iş yerinde son zamanlarda inanılmaz stresli hissediyorum. Eee, dolayısıyla bu beni, ııı, hem gündelik hayatta hem, iii, iş yerinde hem iş dışında, işte, iii, gerek eşimle beraberken çok etkiliyor. İii, ben yaklaşık 2 yıldır, ııı, yeni bir ülkede yaşıyorum. Yani, bu da aslında benim için oldukça zorlu bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Her ne kadar, ııı, buraya alışsam da kültürü olsun, ııı, burada yaşam standartları, yemekler, ııı, vs. her türlü alıştım. Bunu söyleyebilirim. Diline de bir şekilde geliştirdim ve geliştirmeye devam ediyorum ama özellikle şu an iş yerinde yaşadığım sıkıntılar, hani, gerçekten geceleri uyuyamıyorum. "Yarın tekrardan, işte, işe gideceğim." Bir de haftada 6 gün çalıştığım bir yer. Ya, hayatımı çok, ııı, zorluyor. Bu konuda seninle birazcık konuşmak istiyorum açıkçası.
Hı hı. Haklısın. Tabii. Hı hı. Çok güzel. Hımm. Tabii, yani, çok haklısın. Gerçekten bazen yaşanılan stres, özellikle iş yerinde yaşanılan stresin uykuyu etkilemesi, eee, ve uykunun, bozu uyku döngüsünün bozulmasıyla birlikte günlük hayatındaki konsantre eksiklikleri, işte, ikili ilişkilerdeki problemler gibi birçok şeye sebep olabilir. Senin durumunu daha iyi anlamak için birkaç soru sormak istiyorum. Bu uyku sorununu ne zamandır yaşıyorsun?
Evet. Tabii. Hı hı. Ya, aslında son 1 aydır, işte yoğunluğun artmasıyla beraber, eee, bunu çok sık yaşar oldum. Eee, dolayısıyla son 1 aydır diyebilirim. Ha, öncesinde de bazen yaşıyordum ama o daha çok şundan oluyordu: Eee, ben çok erken kalkıyorum. İşte, sabah 04.00 gibi bir saatte uyanıp sabah 05.00'te de işe başlıyorum. Dolayısıyla bazen geceleri şunu yaşıyordum: "Ya, işte, sabaha 05.00'te, eee, işe gideceğim, 04.00'te uyanmam lazım. Saate bakayım, hımm, saat 00.00 5 saat uyuyacağım." İşte, yarım saat sonra uyku tutmadıysa bakıyorum saat tekrardan, "Ha, dö eee, saat 01.00 olmuş, 3 saat uyuyacağım." Ve bunlara sürekli bu şekilde takip etmek, e, bir süre sonra beni uyutmuyordu aslında. E, dolayısıyla, eee, önceden bunu yaşıyordum. Bu birazcık daha masumaneydi. Ama daha sonraları, işte stresin artmasıyla beraber, eee, ya, çok kötü bir hâl aldı bu durum. Ruh hâlim gerçekten kötü.
I hı. Evet. Hı hı. Haklısın. Haklısın. Peki ne sıklıkta oluyor? Yani, her gece bu uyku sorununu yaşıyor musun? Yoksa, eee, örnek veriyorum, izinli olduğun günler böyle, daha kafan rahat, işi düşünmediğin bir gün geçirdiğinde daha rahat bir şekilde uyuyabiliyor musun? Ya da fiziksel olarak çok yorulsan da uyuyamadığın günler de oluyor mu? Hani, her gün, eee, uykunla ilgili bir problem var mıdır?
Hı hı. Evet, iii, ya, aslında o da şu şekilde oluyor: Eee, her gün olmuyor, çünkü, eee, her gün oluyor dersem, hani, bu birazcık abartı olur ama çoğunlukla bunu yaşıyorum. Eee, çoğu gün oluyor bu durum. Ya, bir de, eee, şöyle bir şey de var: Ben yalnız yaşamıyorum sonuçta, eşimle beraber yaşıyorum ve benim bu uyuyamama durumum onu da etkiliyor ve bazen, hani, o da, ııı, benim için endişeleniyor. Diyor: "Sen hâlâ uyumadın mı?" vs. vs. Dönüp bakıyor, işte, onu uyandırıyorum bazen de. Eee, bundan dolayı, hani, hem eşim de rahatsız hem bende rahatsızım uyuyamamaktan dolayı.
I hı. Evet. Doğru. Çok haklısın. Peki, biraz daha gece uyku düzenini de anlamak istiyorum öncelikle. Ba eee, az önce biraz bahseder gibi oldun da biraz daha, böyle, yatma kalkma saatlerin nasıl, çalıştığın günlerle çalışmadığın günler arasında farklar var mı? Herhangi bir uyku ritüelin var mı? Hani, bana biraz daha bu uykuya geçiş aşamasında yaptıkların, saatlerine, uyanışına kadar geçen süreyi bir anlatabilir misin, lütfen?
Ha ha. Evet. Hı hı. E, tabii anlatırım. Aslında, aaa, haftada 6 gün çalışıyorum ve haftada 6 gün 04.00'te uyanmam gerekiyor aslında. Hani, bu sadece 1-2 günlük bir durum değil, haftada 6 gün bu şekilde uyanmam lazım. İii, hafta sonu da 1 gün, eee, pazar günleri erken kalkmama gerek kalmıyor. E, o gün de aslında, eee, yine de vücudum alışmış olduğu için en geç 07.00'de uyanıyorum. E, bunun dışında genellikle hafta içleri 23.00 gibi, iii, uyuyorum, uyumaya çalışıyorum. İşte, çok, çok, çok yorgun olduğum zamanlarda bir şekilde bayılıyorum ama çok da yorgun değilsem, iş yerinde de çok kötü bir gün geçirmişsem, ııı, uyumam gerçekten çok geç saatleri buluyor.
I hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Anladım. Peki, bu uyuyamadığın zamanlara, eee, biraz odaklanalım. Uyuyamadığında ne oluyor? Telefonu mu eline alıyorsun? Eee, düşünceler mi geliyor aklına? İşte, saate baktığını söyledin. O tür durumlar gibi, uyuyamadığın zamanlarda yaşadığın, eee, durumu biraz daha açabilir misin?
Hı hı. Evet, ya, uyu uyuyamadığım zamanlar aslında elim telefona gidiyor ve telefon ışığına bakmak, ııı, beni daha da uyutmuyor. Bunun da farkındayım. Belki de yaptığım şey çok kötü ama, e, bir şekilde telefona elim gidiyor ve bundan sonra da ben, işte, bir, eee, Instagram'da dolan, işte, Twitter'da haberlere bak, gündemi takip et, onu bunu yap diye diye, diye diye bir noktada artık, hani, o kadar uykum geliyor ki telefon böyle, elimden düşüyor. Uyuya kalmışım. Ha, o noktaya kadar devam ediyorum.
Hı hı. Anladım. Anladım. Yani, evet, aslında çok doğru bir noktaya değindin. Farkındasın da muhtemelen, yani telefonla ilgilenmenin, o mavi ışığı alıyor olmanın, senin uykunu kaçırıyor olması. Ya, zaten, eee, kaçıyor uykun, uykusuzluk çekiyorsun. Mavi ışığa da maruz kaldıkça daha da zorlaştırıyor olabilirsin süreci gerçekten. Eee, bunun yerine herhangi bir şeyi de koymayı denedin mi? Yani, hani, ak almayı denediğin bir aksiyon, işe yarayan ya da yaramayan, denediğin birkaç şey oldu mu?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, eee, aslında bu konuda da, eee, olmadı, ya. Ya, çünkü iş yerindeki stres çok yoğun benim için. Yani, eee, bir ara şunu denedim, bak, yalan olmasın. Eee, bir ara uyku ilacı alıyordum. Eee, uyku ilacı değil de uyku hormonu ilacı. O hormonun ismini unuttum şu anda. Eee, işe yarıyordu. Evet, melatonin. Daha sonra bitti ve devam etmedim. Bilmiyorum, belki de bunu deneyebilirim. Çünkü gerçekten işe yaramıştı denediğim zamanlar.
Hı hı. Melatonin. Hı hı. Anladım. Yani, tabii ki de deneyebileceğin durumlardan bir tanesi. Ama belki de doktor kontrolü ile yapman daha sağlıklı olabilir. Belki, gerçekten, hani, iş stresinin sendeki etkilerini azaltarak ya da, işte, telefon yerine kitap koyarak gibi daha basit adımlarla en azından bu uyku kaliteni biraz daha artırabilirsin, belki. Eee, yani, benim önerim öncelikle kitap okumayı denemen olabilir. Çünkü gerçekten gece yatmadan önce kitap okumak hem zihni sakinleştirir hem de o okuyor olmanın, göz yorgunluğu, gerçekten o telefonun elinden düştüğündeki hissettiğin o bayılma uykusuna seni getirebilir. Eee, peki, işte, seni en çok hangi, eee, durumlar strese sokuyor? Yani, iş yükün mü, yöneticinle aran mı kötü, işte, çok ağır şartlarda mı çalışıyorsunuz? Biraz daha iş ortamından bahsedebilir misin?
Hıı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. E, tabii, bahsedebilirim. Ya, aslında iş yerinde, eee, birazcık duygusal olarak şiddete maruz kalıyorum diyebilirim. İnanılmaz bir baskı var. Çalıştığım iş yerinde biz siparişleri günlük hazırlama üzerine çalışıyoruz. Yani, her gün bir sipariş hazırlama, eee, tantanası oluyor, yoğunluğu oluyor. Dolayısıyla her gün aslında bu yaşanılan bir durum. Her gün bir sonraki gün, işte, sabah olacak ve yine bazı siparişleri, iii, hazırlamaya çalışacağız. İşte, bir konuda bir sıkıntı olacak. Belki bir şeyleri yanlış yapacağım ve, işte, şefimden yine azar yiyeceğim. Bu konuda da şefim çok sert bir insan. Hani, azarlama konusunda ve hiç senin duygularını vs. umursamayan bir insan. O da ekstra zaten benim için bir s stres faktörü. Dolayısıyla bunları düşünmek, üstüne iş yerine gitmek, orada, işte, en ufak şeylerden azar yemek, eee, beni çok kötü hissettiriyor. İnanılmaz stresli oluyorum. Bir an önce farklı bir iş bulsam da buradan çıksam diye düşünüyorum.
Hı hı. Hı hı. Haklısın. Haklısın, yani, aslında biraz daha, böyle, iş ortamın, özellikle yöneticinle arandaki ilişki olarak şey yap eee, diye yorumladım bu durumu. Çünkü belki hata yapmana rağmen, eee, yöneticin biraz daha bunu kabullenince bir yerden sana yaklaşsaydı ya da genel olarak size, oradaki tüm çalışanlara yaklaşsaydı, eee, insan olduğunuzun farkında olup hata yapabilme payınızı da görebilseydi, eee, belki de hata yapmana rağmen, eee, belki yöneticinle azarlama şeklinde olmayan konuşmaları yapmana rağmen bu şekilde hissetmeyebilirdin diye düşünüyorum. Doğru mu?
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle, e bunu ben de çok düşündüm aslında ama, eee, bu konuda hiçbir şeyin değişmeyeceğini çoktan kabullenmiş durumdayım. E, çünkü, eee, iş yerinde çalıştığım yerde birazcık da şöyle bir, e, bakış açısı var. Hani, "Ya burada çalışırsın, beğeniyorsan ya da beğenmiyorsan da kapı açık, eee, herkes için ve gidebilirsin de. Bu da bir opsiyon." Ve dolayısıyla, eee, hani, benim burada bir yere şikâyet etmem vs. söz konusu bile değil. Çünkü bana bu azara azarı çeken kişi zaten orada çok sevilen bir eleman. Eee, yani, dolayısıyla vazgeçilemeyecek bir eleman. Ben burada birazcık daha yeniyim. Dolayısıyla o konuda hiç şansım yok, bunu söyleyebilirim.
Anladım. Hımm. Hı hı. Anladım. Yani, yeni olmana rağmen gerçekten oradan çıkmayı 4 gözle bekliyor olman çok büyük bir şanssızlık ve çok can sıkıcı bir durum olduğuna eminim. Eee, belki de, bu süreçte dediğin gibi, hani, eğer yapabileceğin şikâyet etme gibi, eee, ya da başka birilerine söyleme gibi yapabileceğin bir aksiyon yoksa, belki, o kişiyle konuşmayı deneyebilirsin. Hani, aranızdaki ilişkiyi ya da, eee, vereceği tepkiyi tabii ki bilmiyorum ama, hani, ne olursa olsun senin de bir insan olduğunu ve, hani, eee, belli sınırların olduğunu, saygısını kaybetmemesi gerektiğini karşı tarafın, sen ne yapmış olursan ol. Bu tarz bir konuşma yapmayı, e, düşünür müsün?
Evet. Hı hı. Belki de. Hı hı. Evet. Eee, ya, aslında sanırım, aaa, zamanla, aaa, kendimin de birazcık agresifleştiğini fark ettim. Yani, ben önceleri, eee, hiç geri cevap vermiyordum vs. ama artık son zamanlarda özellikle, eee, dönüp ben de cevap vermeye başladım. Eee, ya, bu da beni çok da kötü hissettirmiyor aslında çünkü bir dolmuşluk söz konusu. E, dolayısıyla, aaa, son zamanlarda ben de dönüp cevap veriyorum. Eee, işte, "Benimle böyle konuşamazsın." diyorum vs, vs. Eee, sanırım eğer, eee, hiçbir şey değişmezse, ben yeni bir iş, eee, bulamazsam, bu kişi de böyle devam ederse, eee, bir noktada zaten, eee, b büyük bir tartışma yaşayacağız gibi geliyor bana.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Yani, ne olursa olsun tabii ki de çıktığın yerden güzel bir izlenim bırakarak çıkman çok daha sağlıklı olur. Belki bu süreçte, hani, eğer konuşabileceğinden emin değilsen, yani, vereceğin tepkilere güvenemiyorsan, artık sabrın taştıysa belki iş arama süreçlerini biraz daha hızlandırabilir ve birleştirebilirsin. Belki, geçici bir işi bile, eee, eee, düşünebilirsin, hani, bu süreçte. Çünkü sonuçta hiçbir şey senin psikolojinden daha önemli değil. Orada geçirdiğin her zaman senin uykunu etkiliyor ve günlük hayatındaki her şeyini etkiliyor. Tabii ki para kazanmak da çok önemli. Hayatınızı geçiriyorsunuz başka bir ülkeye taşındığınızdan bahsettin, eee, ama en azından, hani, belki dediğim gibi geçici bir iş olsa bile oradan, eee, paçayı kurtarmak için, eee, adı alı atılabilecek bir adım, eee, belki senin için çok daha sağlıklı ve mutlu olacağın bir duruma dönüşebilir.
Tabii, tabii, tabii. Evet. Hı hı. Evet. Elbette. Hı hı. Evet. E, çok mantıklı söyledin. Ya, zaten bu benim hayallerimden bir tanesi. Hani, bunu yapmayı çok istiyorum. Eee, ihtiyacım olan şeyin de bu olduğunu düşünüyorum ben. Bir şekilde buradan çıkmak. Eee, geçenlerde zaten bir iş görüşmesine gittim. Çok da fena geçmedi. Eee, oradan olumlu bir cevap bekliyorum. Ya, seninle konuşmak beni çok iyi hissettirdi. Böyle, içimi dökebilmek. Eee, çok teşekkür ediyorum beni dinlediğin için.
Hı hı. Harika. Çok sevindim. Rica ederim, ne demek. Ben teşekkür ederim bana içini açtığın için, dertlerini paylaştığın için. Umarım, eee, güzel cevaplar verebilmişimdir ve sana ihtiyacın olan tavsiyeleri verebilmişimdir.
Hı hı. E, tabii ki görüşmek üzere.
Hoşça kal.